Ah, com certeza. É, é.
É, porque não tem aquela história, os pais são crianças, né, tendo outras crianças porque ninguém ensina, não tem um manual como ser pai.
Aham. É, a gente vai aprendendo e vai aprendendo com experiências, né. Enfim. Eh, e muitos pais passam essas frustrações para os filhos, né? Algo que você não É.
Então Claro. Uhum. Ela. Exatamente, então ela, não é que ela desaprova que você deixou de trabalhar na ela simplesmente, ela quer evitar que você passe pelo que ela passou. Só que ela é é natural dos pais e isso tá mudando agora, porque essas gerações de pais agora muitos estão vendo, né, que as coisas são diferentes, né, que ho hoje em dia você tem a tua tu toma a tua decisão e você está tranquila, porque você já fez o que você ti você já trabalhou, já teve a tua carreira e agora você quer criar os seus filhos. É uma decisão.
Uhum. Pá. Aham. Sim. Sim, eu acho que com a cabeça mais aberta, né? Acho que a gente tem mais informação hoje em dia também, né, pra tomar decisões assim, né? Aham.
Exatamente. Exatamente. Na época dela não, então ela tá passando isso, ela na verdade ela tá pensando que tá te ajudando, né?
É, pode ser mesmo, né? Porque depois ela voltou a trabalhar. <laughs>
Olha o plano. Olha o plano que você vai fazer. Ou escrever uma carta, porque as palavras vão com o vento, e uma carta fica, né. Escreve uma carta pra ela, contando como você se sente, eh, agradecendo tudo que ela fez por vocês, que na verdade ela é uma grande inspiração pra você, porque o melhor trabalho da vida dela foi criar vocês.
Hã. Hum. Olha, eu nunca tinha. Aham. Aham. Ah. Isso é legal. Aham.
Da i dá importância, né, pra isso. Talvez ela vai ver, né, que na verdade um o melhor trabalho dela foi ter criado você. Isso já mu
Hã. Claro, que é algo que eu estou fazendo agora com a minha filha, né? Sem dúvida. Aham.
Hum, uhum. Com palavras, assim, delicadas como você é, explica tudo como você tá se sentindo, explica como você se sentiu quando ela falou essa frase pra você, porém que você entende ela.
Ah, você tem toda razão.